ふん。
うーん、そこら辺どうなんでしょうかね？
ああ、やっぱり自分は、その体を動かす方が慣れてると言うか、椅子に座ってじっと、なんか仕事をするって言うのが、合ってなかったって言うのがあって。うーん、ややっぱ、きゅ給料で選ぶと、やっぱりちょっと、し失敗するかもしれませんね。
へえ。 うんうんうん、うん。 ああ、ありますよね。うん、ありますね。 うんうんうん。 ああ、そうですよね。え、でも結果的には良かったんですか？
うん。<sniffs> そうですね、僕はそのまあ、パソコンを使って何かをするって言う事もしたかったんで、まあ、そう言ったものをやってるうちに、なんか、まあ、副業で、まあ、輸入転売とか、そう言った事をやる事になったきっかけになったから、凄い今では良かったなって言う風に思いますね。
うん。 はい。 うんうん、うん。 はい。 へえ。 へえ、凄いですね。転売とかもやってらしたんですね。
うーん、やってたんですけど、まあ、その当時、まだインターネットって言うのが出来て、あ、そんなに時間が経ってなくて、で、何て言うんですか、その輸入して、なんかヤフオクとか、アマゾンとかで売ってるって言う人も結構少なかったんで
へえ。 ああ、確かに、うん。 うんうん。 ああ、はい。 へえ。
何て言うんですかね、凄く稼ぎやすかった時期って言うのがありましたね。
うんうん、そうですよね。あ、でもなんか周りの反応ってどうだったんですか？そのご家族がいるって言う事だったんですけど、なんかね、うん。
ああ、やっぱりその、うん、転職をし続けるって言うところに、やっぱり、ね、やっぱ反対とかはありましたね。やっぱ、安定って言うのを一番求められると言うか、うん。でも、なかなかこの時代に給料が良くて、土日祝が休みでとかって言う条件に見合ったものって言うのは、なかなか無いですよね。
ああ、うううん。そうですよね。うんうん。 ああ。そうですよね。うんうん、分かります。 うん。 うんうんうん。 うーん。 確かにそうですよね。え、でも、そう、あの周りの反対とかは無かったんですか？じゃあ。
うん。